Oh, 'di ba? Nadali mo, kaya sa totoo lang din, tawag dito, 'yan ang misconception minsan sa ano, eh, sa balita, eh. Lalo na 'yong mga kabataan ngayon, 'di ba?
Oo. 'Yong account. Mm. Oo, madaling maniwala. Eh, kaso nga ang problema, 'yong balik ako dun kay Abando, si Snow Badu kay Snow Badua ko nakita, eh, 'di ba kilalang ports journalist na 'yon, oh, 'di ba? So ibig sabihin pati siya nabiktima.
Para bang Hmm. Oh. Oo, oo, oh. Oo, mismo, oh.
Hmm.
Wala siyang lusot, wala rin lusot 'yon mga journalist, 'di ba? Hmm.
Mhm. Pero magaling din si Snow Badua, eh, kasi 'yon sa caption niya may question mark, so nailusot pa rin niya. <chuckles>
Kung baga nad Uh, oo. Na ano 'yon ma magaling magpalusot, oh, 'di ba?
Oo, nailusot pa rin.
Kaya dapat talaga ano rin tayo, eh, 'no ingat-ingat din tayo sa mga ano, 'yon pagkuha ba ng feed sa social media kasi, ayun nga, 'yong katulad ng pinag-usapan natin ang daming mga hindi totoo.

Ako, kaya lang naman ako napapatingin kapag habang nagpapahinga. Mm.
Ngek. Ay. Eh, kasi ang dami ng fake news ngayon, eh.
Oh. Naku, 'yon nga, n Sinabi mo 'yang fake news, nadali nga ako ng fake news kanina.
Oh. Oh, bakit anong <laughs> anong balita at anong balita ba 'yan?
Alam mo 'yong ano? 'Yong nagtrending 'yong kumakalat na post, 'yong shoplifter?
M. Oh, anong ginawa?
Na tumak hi hinabol ng 2 rider ta's no'ng naabutan, hinawakan no'ng isang rider ta's hineadlock.
Oh. Oh, na nagulpi?
Nakita mo na ba 'yon?